Aujourd'hui, heu, beaucoup de gens se demandent s'il vaut mieux, heu, acheter neuf ou ou occasion. Heu, la seconde main devient de plus en plus populaire. Heu, j'aimerais savoir toi, comment tu tu tu tu préfères acheter plutôt neuf? Plutôt seconde main? Et surtout, pourquoi?
Ah, concrètement bonne question, mais je vais te répondre, je préfère, heu, acheter seconde main.
Mmh d'accord.
Bah, en même temps, mais maintenant que tu me poses la question, je suis en train de nuancer aussi, un petit peu mes propos, heu, parce que ça dépend un peu, heu, du sujet et ça dépend un peu, heu, de l'utilité de la chose.
vrai? Mmh d'accord. Est-ce que tu as tu as tu as peut-être une catégorie précise, où tu achètes plus seconde main et une autre catégorie où tu achètes plus neuf peut-être? Heu, je sais pas, jeux vidéo, peut-être, heu, des films, peut-être, heu, peut-être des des des matériaux.
Bah, tout ce qui est, heu, tout ce qui est, heu, <blows air> jeu vidéo, téléphonie, heu, choses comme ça, je suis assez, heu, seconde main. Je prends du reconditionné, en fait. Heu, parce que déjà, je trouve, heu, les prix des des outils neufs hors de prix. Ça, c'est la 1re des choses, ça me vaccine en fait et puis, heu, bah, en fait dans les secondes mains, il y a quand même, heu, bah, des choses plutôt, heu, assez high-tech, sur lesquelles, en fait, heu, bah, en plus, ils ont été reconditionnés, il y a quand même une durée de vie qui est quand même assez importante. Moi sur mes téléphones, ça fait une dizaine d'années là, que que je reprends de la seconde main, heu, puis je suis pas embêté, enfin, je veux dire ça tient bien, j'ai jamais eu de problème, heu, particulier. Mon téléphone, il a toujours fonctionné. Ouais, j'ai une garantie quand je l'achète, enfin je veux dire, heu, c'est royal quoi, heu et en plus je l'achète pas trop cher quoi, moins de 200 €, j'ai un bon téléphone quoi.
Ouais. OK. Ouais. Ouais. Ouais OK. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais, c'est c'est vrai que tu as l'air gagnant sur sur pas mal de points. Mais du coup, j'aimerais bon rebondir sur le fait de tu sais, il y a il y a il y a des il il existe des des boutiques de d'achat-revente un peu partout. Heu, il y a aussi la la plateforme un peu, Leboncoin ou ou Vinted ou autre. Heu, est-ce que tu passes un peu sur ces plateformes? C'est c'est dans quel endroit un peu, tu vas le plus? Est-ce que c'est plus, heu, les boutiques, plus les réseaux, comme je viens de citer ou autre?
Ouais. Bien sûr, oui. Ah, très peu les boutiques, bizarrement, j'ai pas trop confiance dans les boutiques.
D'accord.
Heu, tout ce qui est, heu, cash, heu, enfin et cetera.
C'est ça, ouais.
J'ai pas enfin, bizarrement j'ai pas trop confiance, là-dessus.
D'accord, heu
Téléphone j'ai un site, heu heu un site qui marche très bien, après je passe pas par Leboncoin et Vinted pour ces outils-là parce qu'il j'ai j'ai quand même besoin pour tout ce qui est assez cher, le électronique, d'une certaine garantie.
Ouais. D'accord.
Mais par contre, heu, Leboncoin et puis Vinted pour des vêtements, pour des jeux, pour des trucs de bricolage, heu, pff, c'est pratiquement, heu, ouais toutes les semaines, tous les 15 jours que que qu'on est en train de vendre un truc ou essayer d'acheter un truc.
Ah d'accord D'accord. Donc ouais, tu es tu es plutôt un un un utilisateur du bon coin et tout par rapport au au au matériaux que tu m'as dit. Heu heu heu heu heu heu, tu parlais des des boutiques, heu, de cash, que que tu avais pas confiance et tout, heu heu heu, pourquoi? Parce que tu sais, c'est c'est c'est des boutiques, heu, bah, qui qui sont là, qui qui ferment pas du jour au lendemain, c'est c'est un peu une marque, c'est un peu une chaine, heu
Bien sûr, ouais. Ouais. Ouais. Eh, je sais pas, écoute, heu, non tu me poses la question, c'est un a priori. J'ai plutôt tendance à à y aller pour des des choses matérielles, heu, que ce soit des outils ou que ce soit des livres par exemple, heu, des BD, des choses comme ça. Enfin je veux dire, je prends beaucoup de seconde main, voilà, ça peut m'arriver, tu vois, dans des même les les petites heu, librairies à propos de des livres, heu heu, sur les marchés, tu vois? Heu, et des livres seconde main, ça j'ai plutôt, heu enfin je suis plutôt un un consommateur de ces choses-là. Après c'est plus, tout ce qui est, heu, high-tech et cetera, bizarrement c'est vrai que je sais pas pourquoi, heu, j'ai j'ai pas jamais franchi j'ai jamais franchi le pas, en fait.
Ouais. OK. D'accord. Bien sûr, ouais. Un peu, tu te méfies, peut-être? D'accord, OK, OK. OK, ça peut ça peut se comprendre, et et et est-ce que les les brocantes, ça te parle un peu? Est-ce que j'ai j'ai cru entendre qu'on qu'on peut faire de bonnes affaires et tout, ça ça te parle toi un peu les brocantes?
Ouais. Ouais et alors, heu, j'y vais aussi très très peu, heu, de temps en temps une sortie le dimanche avec mes enfants. Bah c'est l'occasion de partager un petit moment, is mon f mon fils est ravi, je lui achète une, heu, une petite voiture, heu, une petite Hot Wheels, heu, on on fouille dans les caisses, on trouve des petits trésors. Voilà puis je trouve ça c de se r rechercher un petit trésor, mais pour moi une brocante, c'est de l'achat, heu, dont on a pas besoin
Ouais. D'accord. Ouais. <chuckles> OK. Ouais. Plus par plaisir quoi?
et heu, c'est un achat plaisir. Alors moi je le garde 1 fois par an avec mes enfants pour acheter des petites babioles, mais ça reste là. Je suis pas celui qui va faire les brocantes, heu, toutes les semaines pour essayer de dé dénicher la perle rare, heu, moi je enfin je prends la brocante vraiment comme, heu, un endroit plus de balade que de d'achat né heu, nécessaire. Quand je veux acheter quelque chose de nécessaire, avec les plateformes, aujourd'hui, on trouve assez facilement ce qu'on veut.
D'accord OK. OK! Ouais. Oui, oui c'est vrai qu'avec les plateformes, heu, c'est c'est c'est c'est une grande facilité. Heu heu, j'aimerais savoir, est-ce que j'aimerais que tu me dises, heu heu, quels sont les inconvénients selon toi de la seconde main et à l'inverse, les les avantages de la seconde main? Est-ce que tu peux me faire un petit un petit récap un peu selon toi?
Bah, le le les avantages, heu, le 1er, c'est le prix. On va pas se le cacher même si au au final c'est pas que pour ça que je le fais, je le fais aussi pour le côté, heu heu, écologique, recyclable, éviter de produire trop, enfin, heu, je ça ne en fait, heu
Ouais. Ah, c'est bien ça. D'accord.
par exemple, il y a des outils, heu heu, de cuisine, par exemple, des choses comme ça, les gens, ils les achètent en se disant: «Ah! C'est super!», ils les laissent dans le placard et puis ils les utilisent pas et du coup, ils les ils les remettent à vendre et je trouve ça bien que ça profite à quelqu'un d'autre parce qu'en fait, ça sert à rien de reproduire quelque chose qu'on va mettre à la poubelle, heu, je pense que c'est la base de la consommation mais pour moi, aujourd'hui, c'est c'est c'est le problème majeur
Mmh mh. Ouais, c'est Bien sûr, ouais. Ouais. Mmh, d'accord.
mmh, j'ai ça, c'est vraiment, heu, l'avantage de ces plateformes après, heu heu, l'avantage aussi c'est l'inconvénient enfin, c'est, hem, <clicks tongue> c'est le fait de heu, bah, que avec internet aujourd'hui, heu, c'est hyper facile avec, heu, les téléphones, avec, heu, l'ordinateur, enfin, en 3 en 3 minutes, on a une réponse de la personne qui est à l'autre bout de la France ou l'autre bout du monde pour savoir si c'est disponible et heu, il peut, voilà, le faire partir et j'en reviens justement aux inconvénients, l'inconvénient, c'est que ça multiplie les coûts de transport, heu, bah, ouais, heu
Mmh mh. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai, ouais. C'est ça. Ah! Donc t'attends vraiment que ça ait t cet aspect un peu écologique? Tu tu tu y penses vraiment, c'est c'est quelque chose d'important pour
Ouais, ouais, ouais c'est important, ben, <scoffs> c'est aujourd'hui heu, d en France, heu, celui qui pense pas, je je trouve que, bah, il se voile la face après, heu heu, aujourd'hui, heu, alors c'est, par exemple, acheter neuf, heu, sur Amazon, moi c'est quelque chose que je fais jamais, quoi. Heu, parce que parce que, heu, alors c'est hyper rapide, hein, le truc, heu, je veux un truc, je l'ai je l'ai le lendemain matin.
C'est bien! D'accord. Ah! D'accord. Bien sûr.
Mais en fait, heu, j'ai l'impression qu'Amazon a créé l'urgence quoi. Moi je préfère acheter, heu, local ou acheter, heu, recyclé puis l'avoir 3-4 jours et puis attendre, heu, pour un truc enfin je un peu comme à l'ancienne, quoi. Je suis p un jeune à l'ancienne, en fait.
Ah! Comprends. Ouais. D'accord, et je je <chuckles> OK et et justement, j'aimerais rebondir sur pas mal de points que tu as évoqué. Heu, d'abord, j'ai 1 question. Heu, j'aimerais savoir pour quel type de produit tu préfères acheter neuf et quel type de produit tu préfères acheter d'occasion? Par exemple, si je si je te dis les vêtements, téléphone, voiture par exemple? Est-ce que tu peux me faire une petite catégorie un peu. Ça, ça va dans dans local, ça, ça va dans le neuf
Ah ouais. Bah les les trucs neufs, heu, tu vois, heu, tu vois, je quand j'ai vu, heu des enfants de très jeune âge
Ouais.
hormis les vêtements. Heu, et quelques jouets et encore. Heu, j'ai acheté beaucoup neufs parce que tu sais c'est des jeux qui qu'ils mettent beaucoup dans la bouche, heu, qui touchent à l'hygiène un peu, tu vois? Heu, donc pour les pour les bébés, j'étais assez, heu, assez attentif à ça. Après moi personnellement, bah tout ce qui touche à l'hygiène bah alors, hem, et la santé, heu, bah forcément les sous-vêtements, j'aime bien que ce soit neuf. Heu, les chaussures aussi j'aime bien parce que, hem, heu, repasser derrière quelqu'un, heu, dans des chaussures, heu, je trouve que c'est quand même une la base de l'équilibre pour notamment, bah les problèmes de dos et les choses comme ça donc j'aime bien acheter neuf, heu, sur, heu, sur les chaussures
Ah oui. C'est vrai, ouais. OK. Bien sûr, ouais. D'accord.
Et puis, bah, de temps en temps, je me fais aussi plaisir sur des vêtements, parce que je trouve ça sympa. Heu, voilà, et puis après, heu heu, qu'est-ce que je fais de
Mmh, OK. Et et et et par exemple, heu, v voiture quelque chose d'un peu un peu cher comme ça, tu es plus dans l'occasion, plus dans le neuf? Ah OK, d'accord.
Voiture j'ai jamais acheté neuf, jamais. Bon, bah heu, <blows air> j'ai jamais eu les moyens déjà, donc ça en fait, heu, c'est ça enlève une épine du pied sur le choix et puis, heu, au final, heu, c'est que du matériel donc je préfère mettre mon argent ailleurs. Quitte à avoir une voiture, heu, un peu moins récente ou heu
Ouais. Bien sûr, hein. <laughs> Bien sûr. D'accord. OK et et et et et et et tu dis tu disais que qu'Amazon selon toi est ça a un peu créé l'urgence et que toi tu étais pas dans cette urgence, mais justement, heu, tu as tu as jamais été dans le but de d'avoir quelque chose rapidement? Peut-être tu as eu, je sais pas moi, heu, un un matériau qui a lâché, heu, peut-être une pièce importante que tu trouvais pas dans le commerce qui a lâché. Est-ce que tu as tu as jamais été un peu dans cette urgence de te dire, heu: «J'ai envie que ça arrive vite et j'achète, heu, vite vite, heu, du neuf»?
voilà, qui roule un peu moins vite. Eh si, j'ai toujours eu, heu, en fait, heu, un réseau de copains, ou un réseau d'artisans, en fait, heu, qui a tou toujours réussi à me dépanner, quoi. Ouais, je me rappelle, heu, j'ai je faisais je bricolais dans ma maison, j'ai, hem, j'ai pété une, heu, une douche.
Ouais Ah, c'est bien ça. Ouais.
Et donc j'étais au burineur, heu, pour enlever une petite dalle
D'accord.
donc c'était au 1er étage, enfin heu, au rez-de-chaussée pardon. Et en fait, heu, avec le burineur j'ai percé le tuyau d'eau. Le tuyau d'arrivée général de la maison et ça c'était un 31 juillet, veille de vacances, heu, de tous les artisans, enfin tu vois bien l'été, au mois d'août, un vendredi et pas de solution. Enfin, il y avait fuite d'eau, j'avais tout fermé à à l'arrivée de la maison et heu, il me manquait juste une pièce pour faire le raccord et en fait j'ai réussi, heu, par connaissance à trouver, heu, à trouver un artisan, heu, qui m'a dépanné au dernier moment. Là, dans ce cas-là, heu. Heu, c'est ce que je ce que je peux appeler en cas d'extrême urgence. Ca veut dire, heu, c'est pres c'est presque vital. Enfant à la maison, je vais pas rester sans eau et cetera, pour un besoin vital je peux le comprendre. Après je trouve que c'est pas utilisé comme ça.
Ouais. <chuckles> Mouais. Bien. Ah! Bien sûr. Oui, bien sûr oui. D'accord. Oui, c'est un peu des achats peut-être un peu im im im impulsifs, un peu excessifs peut-être par moments?
Ouais m même, heu, impulsif je pense pas, ça doit être des des besoins. Mais en fait, le fait de proposer quelque chose qui est disponible, vous l'achetez à à 19:00, heu, demain matin et il est devant votre porte. Heu heu, bah en fait, heu, ouais, est-ce que c'est nécessaire?
Ouais. D'accord. OK, ouais, je comprends, c'est vrai que tu as passé oui, oui non, c'est c'est c'est compréhensible. Et et et du coup, est-ce que, heu heu, j'ai bien compris au au autour de notre conversation que tu étais quand même un un un fervent consommateur de de produits d'occasion, dans la globalité, et est-ce que toi tu aimes est-ce que toi tu aimes, heu, à l'inverse, heu, vendre des objets? Est-ce que tu es tu es aussi un un, heu, justement, si tu peux me donner un peu des exemples, heu, récemment que tu as vendu, que ça a ça a bien fonctionné?
Heu, je me pose la question. Principalement, oui. Bien sûr, ouais. Bah, heu, il y a beaucoup de choses, des vêtements. Tous les ans, on on trie dans les jeux des enfants aussi
Ouais. Ah! C'est bien ça.
Heu, bah, là, heu, je suis allé mettre un un colis tout à l'heure, heu, sur un puzzle que mon fils voulait vendre parce que, bah, voilà, il s'en sert plus. Un puzzle de Pat' Patrouille, il joue plus trop avec, heu, donc, heu bah, voilà, heu, c'est des petites choses, heu, courantes de la vie après, heu, il y a 3 ans, je me suis marié, j'ai pratiquement fait toute ma déco en achetant, heu, tout sur Leboncoin et j'ai pratiquement tout revendu tout revendu sur Leboncoin et ça m'a coûté vraiment beaucoup moins cher et puis c'était super sympa. Donc heu, ouais, j'ai j'ai j'ai vraiment, heu, plein d'exemple sur le bricolage, sur des des tailles haies et sur, voilà, plein de choses, en fait et et du coup, heu, principalement en local.
Ouais. Mmh, OK. Ah! C'est bien. Ouais, c'est sûr, ouais. D'accord! OK. D'accord et et et est-ce que tu as déjà, heu, à l'inverse, on parle de choses plutôt positives pour le moment, mais est-ce que à l'inverse, tu as déjà eu un un regret d'un d'un achat d'occasion? Peut-être que tu as acheté un objet, et il marchait pas bien, du coup, tu as dû retourner, voir la personne et tu as eu un peu ce ce sentiment de se faire arnaquer, c c'est déjà arrivé?
Heu <blows air> Ouais sur un vélo, heu, sur ma fille en fait, j'ai acheté un vélo, heu, c'était un je sais plus un 16 ou 20 pouces
Ouais, ouais.
et heu, j'étais allé le chercher un peu plus loin mais en même temps j'étais pas trop loin du boulot donc ça allait
D'accord.
et heu, j'ai fait un petit détour et en fait, je suis arrivé j'ai j'ai testé, tu vois? J'ai testé le vélo, j'ai testé les freins, heu, c'est la base quoi, sauf que bah c'était, heu, ben, heu, la 1re fois qu'elle passait un vélo à, heu, à vitesse et j'avais pas testé le les changements de vitesse
Bien sûr. Ah, mince.
et en fait ça marchait pas.
Ah mince et
Après, j'étais un peu furax, quoi.
Ouais, bah oui, c'est compréhensible et du coup c'est c'était quoi les démarques après?
Bon après, heu, bah c'est le jeu c'est le jeu aussi j'ai envie de dire, heu, j'ai pas fait un scandale, heu, pour ça, heu, j'ai réparé comme j'ai pu et puis voilà, heu, c'est voilà mais c'est sûr
Bien sûr. Ah d'accord, du du coup tu as tu as tu as réparé, tu as pas essayé de recontacter la personne pour qu'il te l'échange ou qu'il te rembourse non, non?
Non bah non, heu, <blows air> non, non après, heu, ç ça reste un marché de l'occasion aussi, heu
D'accord. OK.
J'ai pas c'était à, je sais pas, à 50 km de la maison, <blows air> ça m'a ça allait me coûter plus cher d'aller, heu, d d'a d'aller, heu, revoir le le monsieur pour essayer de réparer. Après, si ça avait été plus grave, heu, oui, bien sûr, heu, là, je fais attention. C'est pour ça, d'ailleurs, sur les produits techno technologiques, hem, bah, du coup, heu, je, mmh, je comment dire? Heu, je prends une garantie.
Ah oui, quand même. D'accord. OK. Ouais. OK, oui, oui, normal, et et et et du coup, j'ai j'ai 1 question qui qui qui peut être intéressante, heu, si on on part du principe que tu avais beaucoup d'argent, parce que tout à l'heure, tu me disais, par exemple, la voiture, tu achètes, heu, tu achètes jamais neuf parce que voilà, heu, c'est ça coûte trop cher et ce qui est très compréhensible, mais imaginons que tu avais beaucoup d'argent. Est-ce que tu tu penses que tu continuerais à acheter d'occasion alors peut-être que tu aurais une autre mentalité et te dire: «Voilà, j'ai beaucoup d'argent, pourquoi je passerai par le marché de l'occase et autant acheter du neuf». Est-ce que tu as ça changerait un peu ta mentalité selon toi?
D'accord. Ouais. Ouais. Non, je pense pas, heu, je pense pas, heu heu, non, parce que j j j'ai aussi ce rapport à aux productions, aux consommations. Je prends un exemple parallèle, heu, c'est pas parce qu'enfin par exemple, si j si je pars en vacances, je prends l'avion.
Non? Ah, c'est bien. OK.
Demain si j'ai beaucoup d'argent, c'est pas pour ça que j'achèterai un jet.
Ah, oui, je vois ce que tu veux dire.
Heu, enfin, il y en a qui le font ça enfin, il y en a qui le font parce que, bah, voilà, heu mais non, c'est pas du tout dans dans ma mentalité, en tout cas aujourd'hui.
Bien sûr bien sûr. D'accord, et et et et le fait que tu aies un peu cette mentalité de de de penser à l'écologie, de de faire attention un peu à la planète et tout. Heu heu heu, de penser aussi au coût de de production comme tu viens de le dire. Est-ce que est-ce que tes tes tes amis ou ta fa ta famille, ils t'ont un peu influencé dans ce choix-là? Ou alors s tu as toujours été comme ça de au déb de depuis le départ en fait?
Oui. Ouais, je pense que J'ai toujours été, hem j'ai toujours été comme ça, heu, ça vient une partie aussi de ma famille, très clairement. C'est un héritage, heu, je pense d'éducation. Heu, moi j j'ai toujours été dans une famille, heu, modeste, heu, sans trop de moyens, mais sans, heu, les pieds sur terre, mais jamais non plus dans dans le dur, hem voilà et heu, en fait, heu bah, ça permet de nuancer, ça permet de relativiser en fait sa position, et en fait de rester un petit peu à sa place quoi.
D'accord. Ouais. Ah, c'est bien. Les pieds sur terre, quoi? D'accord. Ah, c'est bien. D'accord, ouais. C'est tout à fait, heu, louable. Bah écoute, c'était un un un plaisir de discuter avec toi autour de ce sujet. Je te remercie d'avoir répondu à à mes questions.
Merci beaucoup.